हुँ, तो आप ऐसा करते हो लाइक आप अपनी गलतियों से सीखते हो या फिर कई बार रिपीट हो जाती हैं, आपकी गलतियाँ?
रिपीट तो हो जाती है कई बार। अगर अपन ट्राई भी करे फिर भी वो पूरी तरह से आप उस चीज़ को भुला नहीं सकते।
हुँ।
लेकिन आप ट्राई कर सकते हो कि आप हो सके जितना वो गलती वापस ना दोहराओ, जिससे आपको पहले भी नुकसान हुआ था। एटलीस्ट वो चीज़ तो ना दोहराओ। अगर किसी चीज़ से फ़ायदा हुआ है, तो वो दोहराने में कोई नुकसान नहीं है।
हर्ज नहीं है। हुँ, ये बात तो है, वो तो है ही। अब बोलते हैं कि इंसान जो है, वो गलतियों का पुतला है। तो वही है कि हम हमें सीखना तो चाहिए अगर हम क्योंकि हम सेम मिस्टेक दोबारा-दोबारा लाइक 1 बार तो रिपीट हो ही जाती है। 2 बार हो गई लेकिन अगर हम 5 6 बार सेम मिस्टेक्स रिपीट करते जा रहे हैं, तो इट मीन्स हम। अपने एक्सपीरियंस से अपनी लाइफ़ की हिस्ट्री से कुछ नया नहीं सीख रहे। फिर हम उसी सर्किल में लाइक घूमते जाएँगे, घूमते जाएँगे और उससे हमारी कोई ग्रोथ नहीं होगी। है ना? तो यही एप्लाई मुझे लगता है कि सब जगह होता है, लाइक कंट्री में भी होता होगा स्टेट में भी कि अगर कोई स्टेट ने एक पॉलिसी बनाई और उस पॉलिसी से लोगों को हेल्प नहीं हो रही है और लोग उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, ये हो रहा है और अगर वो फिर से उसी तरीके की पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, तो तो मतलब जनता जिससे खुश नहीं है, जिससे यू नौ किस कि पीस नहीं बन रहा है, शांति नहीं बन रही है, अराजकता फैल रही है, तो उसका मुझे लगता है कि इतना कोई पॉइंट नहीं है और अब हम ख़राब कर रहे हैं, चीज़ें और हमें नई चीज़ें लानी चाहिए। आपको क्या लगता है?
हाँ। हाँ, हाँ।